Sa mga paaralan na dapat sana, ik kulang yung scholarship para sa mga estudyante, tingin ko. Imbis na yung yung mga estudyante, lalo na yung magagaling, makakapag-aral, makakapagpatuloy ng pag-aaral nila sa kolehiyo, hindi natutuloy dahil, siyempre kung lalong galing kayo sa hirap. Kung marami sanang scholarship maibibigay yung gobyerno, maraming mga estudyante na magagaling, na ga-gra-graduate sana at magkakaroon ng kumbaga makakabuo, makakaano sana tayo ng mga lider, na maaaayos. Kaya eh, epekto yan ang korapsyon eh, so kung ano nila yung mga pamilya diyan sa gobyerno, na gusto lang mag mag stay yun nalang sila nalang, wala ng ano kumbaga wala ng mga bagong, usbong ng mga ano, ng mga pulitiko.
Mm. Ay o Mm. Mm. Hmm, opo totoo. Mm. Mm. Opo, totoo, totoo. Meron man, kaso hindi naman napapansin kasi, ah mas malalakas mag advertise yung mga ma alam mo yung ma mga batikan na sa ano pulitika pero wala namang madalas na nagagawa.
Oo. Oo. Oo totoo. So, sa kabuuan hindi talaga maganda yung korapsyon sa pamahalaan lalo na sa mga mahirap. Oo.
Opo, totoo po. Lahat ng mahirap is apektado sa ano korapsyon, kaya nakakaawa.
Oo, tsaka 'yong nagbabayad ng taxes. <giggles> sige, salamat ha, magandang ara
Opo, totoo.